يا ترى أنتَ بتحاول تحُطّ حدود للخصوصية بتاعتك في ال في الرسايِل اللي أنتَ بتبعَتها وكده، بتحب تحُطّ حدود؟
آه طبعًا، يعني حوار الرسايِل ده أصلًا، عايِز أقول لك إن هو من أكتر المشاكل اللي موجودة في الحياة عمومًا، علشان ممكن يخلِّي الشخص اللي قدَّامك يفهَمَك بشكل غلط خالص، لو أنتَ آآ، ما تعرفوش كويِّس مثلًا، أو ما فيش بينك وبينه علاقة وبعَتّ له رسالة مثلًا. آآ لأ، ممكن يفهَمَك غلط خالص، اللي هو إيه ده؟ إزاي؟! إزاي ده بعَتّ لي حاجة زي كده؟! أو مثلًا أنتَ أنتَ أنتَ طَب أنتَ بتهزَر والّا لأ، والّا بتتكلَّم بجد والّا لأ؟ الحدود آه يعني، الحدود اللي أنا باحب أحُطَّها دايمًا، إن أنا دايمًا أستخدم ال اللي هي الإيه الemotion أو يعني ال اللي هُم بيسمُّوها التعبيرات بتاعة الوجه دي، علشان اللي قُدَّامك يقدَر يعرَف أنتَ بتقول إيه وشكلَك عامِل إزاي. لكن لو حد مثلًا باتكلَّم معاه دايمًا، لأ بيبقى فاهم كلامي إزاي و وإيه دُنيِته يعني.
آه. أيوه، صحيح. آه، هي دي فكرة حلوة برضه، حكاية ال اللي هو الemojis ديَّة، بتدِّي برضه تعبيرات شوية كده، ما بيبقاش الواحد قصده عليها. أنتَ بتستخدمها كتير، والّا ما بتحاولش بتتفادى استخدامها خالص؟
اللي هي للتعبيرات يعني؟
آه اللي هي تعبيرات الوشوش اللي بيضحك الحزين اللي هو مكشّر، ومش عارف الحاجات ديّة.
<laughs> لأ هو بصراحة ال التعبيرات ديّة استخدامها يَومي، وإن لم يكن يَومي بل هو دايمًا، ليه بقى لأن أنت دايمًا بتحتكّ بناس في شغلك ناس أصحاب عمل آآ ج جارك في العمارة آآ بتاع السوبر ماركت بتاع الفاكهة بتاع مش عارفة إيه آآ مندوب في شركة معيّنة جايب لك حاجة بس هو بيجيب لك دايمًا حاجة، الأشخاص اللي هُم بييجو لك أو بتتعامل معاهم دايمًا بس ما يعرفكش على المستوى الشخصي. لازم ولا بُد إن أنا أستخدم معاهم التعبيرات دي علشان ما يقولش ده الراجل ده بيتكلم كده ليه، أو مثلًا يعني مثلًا أنا ممكن أكتب مثلًا اللي هو إيه إيه عم فينك؟ ودي أصلًا بهزار، هو يفتكرها إيه إن أنا باختلق معاه مشكلة. مثلًا أوردر اتأ اتأخر عليّا يعني ممكن أقوم مثلًا باعت له لأ على فكرة كده أنا ممكن ألغي الأوردر، آآ الكلمة ديّة لو هو يعرَفني بشكل ش شخصي يعني هيعرف إن أنا إيه باهزر شوية لأ ما أنا مش عارف إيه لكن ل آه لكن لو أنا ما حاطيت
إمم. آه. إمم. صحيح. آه. إمم ممكن صح، هو برضه في الشغل آه عندك حق جدًا في النقطة ديّة، هو ساعات فعلًا الرسايل ممكن توصّل يعني إحساس غلط غير اللي أنت تقصده خالص. ف أنت بتحاول بتراعي ال النقطة دي في حاجة كويسة، يعني في حاجات معيّنة كده بتحاول تحطها في ال في الرسالة بتاعتك بحيث إن هي تتفهم القصد منها يعني في ناس ساعات بتبعت رسالة زي ما أنت بتقول كده مثلًا ممكن تبعت كلمة بس طبعًا اللي بيستقبلها ما بيبقاش عارف أنت أنت مثلًا بتهزر فيها والّا بتتكلم جد والّا حاجة زي كده، فهل بتحاول تستخدم أو بتنقِّي تعبيراتك بالضبط وأنت بتكتب الرسالة عشان ما تتفهمش من الناحية التانية غلط؟
إمم طبعًا. آه طبعًا. أكيد ده لازم ده شيء لازم ولا بُد يعني أنا باتعامل مع الرسالة كأن الرسالة اللي قدَّامي ديّة هي تعبيراتي أنا الشخصية علشان اللي قدّامي يقدر إن هو يلتمس ليك مثلًا العذر مرة و2، يفهم أنا باتكلم في إيه يعرف تعبيراتي يعرف الemotions أو الfeeling اللي أنا حاس حرفيًا باتكلم بيه معاه، يعني في كمان ساعات باحط عارف أنت إيه اللي هو شغل الأقواس ما بين أقواس مثلًا، يعني حد مثلًا بيقول لي ايه مش جاي الشغل النهاردة ليه فانا أقول له والله مثلًا ده أنا تعبان شوية بين قوسين وده شيء جديد عليّا، يفهم إن ال التعب ده تعب مثلًا غريب أو تعب من نوعه فريد شوية. فبتلاقي إن الرسايل هنا بتبدأ إن هي تدّي انطباع عنك بشكل آآ سلس أو بيقدر يفهمك الشخ أو على فكرة في ناس في الرسايل بتاعتها تلاقي كل الكلام داخل في بعضه.
إمم. أها. إمم. صحيح. آه فعلًا؟ آه.
يعني ما تفهَمش منُّه حاجة. آه طبعًا، آه، آه، أنا بيجيلي مثلًا رسايل <tsk> باضطر إني اتِّصل على الشخص أقول له: "طَب أنت بعتت لي كذا، كذا، كذا، ده معناه إيه؟" يقول لي: "والله ده أنا لأ أنا كنت بس أقصُد إن أنا كذا أو كذا." ويبدأ إن هو آآ، يعبّر أو يقدَر إن هو ي يقول لي مثلًا، لأ ده أنا كنت والله فاكر حاجة وأنا كنت فاكر حاجة تانية، كده، لكن أنا عمري في حياتي أو يعني حصَلِت بس كان ممكن تقول إيه، يعني من بعيد شويّة.
امم.
إن هو حد يقول لي معلش أنت تقصُد إيه في رسالتك؟ من الصعب جدًا كده.
أها جميلة جدًا. امم طَب بُصّ، بالنسبة بقى للغة اللي بيتكتِب بها الرسالة، في ساعات ناس مثلًا بيبقى يعني ب م بتكتب رساليل عربي عادي بتبعت للناس عربي والكلام ده كلّه وفي ناس بقى بنوعيّة تانية كده غريبة خالص اللي هو لا مَحصّلة إنجليزي والّا مَحصّلة عربي، اللي هو زي الفرانكو على سبيل المثال، اللي هو بيكتب الحروف نفسها، آه، دِيّة دي أنت بتصنّفه في إيه بالضبط؟ يعني هو هو رجل إنجليزي؟ والّا رجل عربي؟ آه.
بُصّ <giggles> بصنّفه امم. يعني لا باعمل له block يعني ده باتكلّم بجد، أي حد بيتكلّم معايا فرانكو أنا ما بستقبلوش و وبينزِل من نظري، ليه بقى، أصل ما فيش حاجة إسمها لغة فرانكو، يعني أ لغة الفرانكو دي لغة دارجة عملوها بتوع السوشيال ميديا علشان يكون أسهل في التعامل. طَب هو أنت هت هت يعني إيه اللي أنت هتخسَره لو أنت قُمت قلَبت الكيبورد بتاع الموبايل أو بتاع اللاب توب من إنجليزي لعربي أو كده؟ لأ ما يعني مش كده. لا، لا، لا، خالص في حاجة غلط، وبعدين بقى بتحس إن هو مثلًا إيه، لو كتب لك مثلًا إيه، "أنا أصلًا رايح الشارع." فأنت تبتدي تقول، أنا أصلًا را ب باحس أنا باتعلّم <giggles> باتعلّم الكلام من أول وجديد. اللي هو آه، وبعدين يقول لك ال 7 اللي هو حرف ال7 آآ، رقَم 7 بيتنطق ح وال وال والخ بتبقى عبارة عن 5 إيه يا جدعان في إيه؟! ما الخ ما إيه، ليه كده، ليه نعمل كده <chuckles> في بعض؟
امم. آه، بيكون إيه السبب؟ آه. امم. صحيح، صحيح. آه، بصعوبة ب بتجمّع الكلام فعلًا. عامل زي الشَّفرات كده. آه. صحيح. هي النوعية دِيَّة مثلًا أنت بتحس إن هي بيكون فيها حاجة نفسيّة مثلًا بتحاول ت ت يعني تظهِرها أو في يعني، عندك تفسير للموضوع دَوَّة، هو الناس بالذات اللي تكتب رسايل بالفرانكو دَوَّة وكده؟
لا، لا، لأ، هو ال ال هاقول لك أنا الفكرة جات منين. هي حوار فكرة الفرانكو جات من إن الواحد بيبقى مثلًا شغّال ويبقى شغّال مثلًا remotely أو حاجة، أو حاجة من على الPhone بيحتاج إنّه يتكلّم English آآ، إنجليزي أو يبعت إنجليزي أو إيميلات أو كده.
امم. تمام.
فقاموا اخترعوا حتّة الإيه الفرانكو دي علشان ما يقلبش بين اللغتين وإيه، وينسى. فقال لك خلاص نعمل نفس الفرانكو هو هواه بس مع حروف كده بسيطة نقدر نغيرها مش عارف إيه، بس يعني لكن ما لهاش علاقة لأ طبعًا بنفسيّة ولا حاجة. بس أكتر مستخدمين الفرانكو هُم <laughs> بتوع الأيفون. <laughs> يعني تحسّهم كده يعني.
آه. آه، ممكن فعلًا صحيح. طَب، أنتَ عندك سرعة الكتابة بقى نفسها لمّا تيجي تكتب رسالة أو كده، في ناس مثلًا يعني بتعرف تلاقي حروف العربي بسرعة، أو بتت متعودة، أو صوابعها متعودة إنها تلقط حروف العربي بسرعة وتكتب الرسالة وكده. وفي ناس لأ العكس، مثلًا الحروف الإنجليزي بالنسبة لهُم بتبقى أسهل، وكده بتلاقي الحروف بسرعة، أو بتعرف يعني تكتب typing بسرعة عال باللغة الإنجليزية. أنتَ أنهي نوع فيهم، والّا أنتَ اللي حاجتين الاتنين بالنسبة لك عادي؟
بالضبط كده، أنا الحاجتين بالإتنين بالنسبة لي حلوين، كويِس لأني أنا اشتغَلت فترة من فترات حياتي كانت data entry. فعلَّمني الdata entry إن أنا آآ، يبقى شكل إيدي أصلًا على الkeyboard بشكل معيَّن. ده طبعًا باكلِّمك على ال الlaptop أو الكمبيوتر أو الkeyboard عمومًا، لكن على على الموبايل الموضوع بيبقى سهل جدًا لإن أنا باستخدِم ساعات في كده برنامج اسمه Soft Keyboard. Soft Keyboard ده بيخلِّيك مثلًا تكتب إيه، أنا امم في كلمة، ميم ديَّة بتقوم طالِعة لك فوق مش آآ، مروّح آآ، مبلَّط يعني، حاجات من أولها حرف الميم.
إمم. أها، تمام. إمم. آه، بيقتَرح حاجات. جميل أوي الSoft ده.
بيقترح، فأنتَ تقوم مثلًا إيه، بتقوم بعَتّ الرسالة، وبعدين بعد كده بيبدأ الSoft دوّة بيبقى زي عنده AI كده، بيبدأ إن هو ينمِّي آآ، الكلام اللي أنتَ دارِج دايمًا بيه. يعني يعني مثلًا، يعني أيوه، يا أنا مثلًا كلمة "يا غالي" دي في بُقِّي، أو "يا غالية" مثلًا، بس غالية دي باقولها مثلًا لزوجتي كتير. <chuckles> فمثلًا أيوه أيوه يا، فمثلًا كلمة "يا" ديَّة باقوم عامل space، يقوم مطلِّع لي فوق "غالي" آآ، "حبيبي" آآ "حبيبتي"، فاهِم؟ كده يعني.
آه. إمم. تمام. أيوه، بالضبط. إمم. آه، وتختار الحاجة اللي أنتَ محتاجها إمم، طب أنتَ بالنسبة لكَ أنتَ ب آه بالنسبة للغات مثلًا اللي أنتَ حاطتها على الكيبورد بتاعتك، أو اللي أنتَ عارفها مثلًا، في أكتر من لغة والّا همّ كام لغة في الوقت الحالي؟
وأختار بالضبط كده، ومن كتر ما أنا إمم. لا، لا خالص هم الإنجليزي والعربي، يعني أنا آآ إنجليزي على طشاش كده أنتَ فاهم، والعربي بس بتاعنا عادي خالص ما فيش ما فيش لغات تانية على الكيبورد، بس بصراحة هو في الوقت الحالي، الإنجليزي والعربي ما أصبحوش آآ، أو لأ يعني عشان إحنا العربي ساعات ب بينطلب بالأسم في حاجات تانية، ال الإنجليزي ما أصبحش skill، لأ خالص، الإنجليزي بقى دلوقتي أصبح حاجة already موجودة عندك في الdefault بتاع عقلك يعني، المفروض تبقى أنتَ مثلًا، يعني إيه في مرة من المرات الكلام ده من 5 سنين كنت باقدم في وظيفة فكنا 3 بنقدموا، وال3 معاهم interview فبيشوف ال
آه. إمم صحيح. إمم، فعلًا. آه.
في ال الSkills بتاعة الCV بتاعتنا وإحنا واقفين فبيقول لي: "إيه ده! أنتَ أنتَ حاطط إنجليزي في ال <chuckles> في الSkills" فقلت له: "آه" قال لي: "لا ياحبيبي أنتَ مش جاي تشتغل كاشير" <chuckles> فقلت له طب ايه بس؟ هو كان طريقته يعني طريقته ما كانتش كويسة نهائي، فقلت له: "لأ لا كاشير ولا صاحب مطعم، أنتَ بتتكلم معايا كده ليه؟" فقال لي: "أصل أنتَ جاي دلوقتي حاطط لي Skill في الإنجليزي إن أنتَ كويس في الإنجليزي ودي مش Skill دلوقتي، ت تقدر تحط الإنجليزي كskill لو أنتَ معاك IELTS، معاك آآ مثلًا حاجة عالية، معاك مش عارف شهادة من جامعة آآ كوالالمبور كده يعني" قلت له: "يا عم لأ أنا ما معيش أنا بتاع تلاجات أساسًا" وأخدت الCV بتاعي ومشيت، فاهم؟
ياه! إمم. صحيح، إمم. أيوه <laughs> طب هي فكرة ال آه حقيقي فعلًا بتحصل، هي فعلًا حتى موضوع الرسايل دوّة بمناسبة صحيح بمناسبة اللغات اللي انتشرت بشكل كبير جدًا، هو في حد ممكن يكون عنده مثلًا 3 أو 4 لغات ف لاق يلاقي نفسه بيتعامل مع كذا حد بكذا لغة، فالكيبورد بتاعه يقلب من ده، على ده، على ده، على ده، فممكن ساعات لما ييجي يختار حاجة بتتكمل تختار في لغة تالتة خالص يعني دي ساعات بتحصل لي أنا شخصيًا يعني. <chuckles> آه طب حتة ال آه حتة بقى الخصوصية بتاعة الرسايل بالذات بقى، هل أنت يعني من الجيل اللي كان يستخدم الرسايل بتاعة ال اللي هي الكتابة والّا لأ ما حضرتش أنت الجيل ده؟
<giggles> بس ممكن صح. بتحصل فعلًا آه، فعلًا أيوه. آمم. آآ كتابة إيه يعني جوابات مثلًا والَّا تقصد كتابة إيه؟ أنا أصل أنا من الجيل بتاع Yahoo وماسنجر قديم خالص وYahoo القديم فاللي هو يعني
آه. أها كان في جيل كده حضر اللي هو الجوابات بقى الرسايل اللي بتتبعت عن طريق البريد، اللي هو لما تيجي تكتب حاجة مثلًا أو رسالة آه كانت
ال لا عملتها لا لا ال الرسايل اللي حضرتها إن أنا كنت بابعت رسايل للبنات اللي عندي في الفصل <laughs> اللي هي وإحنا صغيرين وإحنا صغيرين اقوم كاتب كده إيه، مطلع ورقة من ورقة من ورقة الرسم بتاعتي اللي هي الكب الsketch الكبير ده، واقوم قاطع ورقة كده واقوم كاتب حبيبتي لقد مرت الأيام وأنا أحبك كثيرًا <laughs> وأقوم
أيوه بالضبط اللي هي كانت بالبوسطة دي <chuckles> فعلًا. أيوه بالضبط. أيوه كان بيبقى الموضوع على فكرة الواحد كان بيكتب وكان بيبقى حاسس اللي بيكتبه بشكل كبير جدًا، دلوقتي زي ما أنت بتقول حاجة بتكمل. إمم.
لا لا ال أنا عايز أقول لك، إن آه عايز أقول لك إن الرسايل لوقتنا هذا اللي هي مكتوبة بخط كويس عربي وفيها بصمة وفيها مش عارف إيه وبتتغلف كويس وبتتبعت كرسايل بيسموها مراسيل، أو أيًا كان، لحبيبتك، لصديق ليك في حياتك عيد ميلاده مش عارف ايه، أنا أكاد أجزم إن دي من أجمل أجمل الهدايا اللي ممكن توصل لحد آمم يعني ملموسة.
آه. صح. صح فعلًا، امم.
الصراحة يعني، أكتر من مرة أنا استخدمت الحوار ده، أنا استخدمت الحوار ده مع زوجتي ومع والدتي. ويمكن استخدمته مع صديق أو اتن صديق آه، أو اتنين في ال يعني عيد الميلاد بتاعهم الشخصي، وباكتبله رسالة بخط إيدي، مغلفة، محطوط له عطر، معيّن كده كريحة يعني، وبعدين باختار كمان نفس العطر ده، باختار منه إزازة كده بتبقى حوالي 5 سنتي بتتحط مع الجواب، كنوع من أنواع الgift وبتتغلف آه، وبتتغلف في box مخصوص. يعني عايز أقول لَك إن الرسالة أصلًا، الحاجات اللي حواليها بتتكلف أكتر من الرسالة، بس شكل الرسالة في الآخر بشكل البوكس م لأ، له طابع شخصي. أنا أنا عايز أقول لَك إن والدتي آآ، أما عملت لها كده في يوم من الأيام إلى وقتنا هذا هي غلفت الرسالة في برواز، وبرواز كده شكله نضيف أوي وبتاع ومعلقاه في أوضتها يعني، فلأ، الرسايل ليها طابع شخصي. جدًا.
إمم. آه. ياه! بالضبط. إمم. أكيد، أكيد حتى الرسايل في الوقت دوّة كان لها معنى ومغزى، وكان ليها ريحة كمان. يعني الواحد كان بيحط حاجة في الرسايل بيبقى له ريحة كمان.
و آه طبعًا. أكيد. وعايز أقول لَك إن بتوع الماسنجر وفيسبوك دلوقتي أو يعني واتساب أو الإنستغرام أو الحاجات دي، لو شخص اتعرف على بنت آآ، digital يعني آآ، وحصل بينهم نصيب فيما بعد، واتجوزوا، بيروحوا بسرعة يقوموا عاملين حاجة جميلة أوي دلوقتي بقت إن هم يمسكوا الرسايل كلها الواتساب من أولها لآخرها، يطبعوها على هيئة رسالة رسايل ويجمعوها في كتاب صغير زي كتيب كده، عشان يبقى زي آآ، بيسموه إيه؟ يعني آه آه، بيبقى ز حاجة كده زي يعني بيس والله ما يعني حاجة حلوة كده للحياة عمومًا. بتبدأ بقى إن هي تذكار بالضبط آه، مش عارف ألاقي الكلمة من ساعتها <chuckles> تذكار يبقى متعلق كده دايمًا وسطهم وبينهم وبين حياتهم.
امم. آه. امم. ياه! تذكار كده او ألبوم امم. امم. أيوه. ده غريبة جدًا، ده أنت عارف على فكرة لمّا حد بي بيهاجر برّا ويتجوز حد من مصر عشان يثبت إن العلاقة حقيقيّة، الهجرة بتطلب ساعات آآ الرساايل اللي ما بينهم ده <laughs> حقيقي يعني ده ده فكرة جامدة جدًا عن
كويس. ياه! <chuckles> دول دول ال دول المصريين بس والّا إيه؟
آه يعني في المعظم يعني لو حد مثلًا الجوازة كانت قريبة أوي، فبيشكوا إن حد مثلًا يكون متجوز دِيَّة عشان يجيبها تاخد الجنسية أو تاخد كذا أو بتاع، فبيبقى طالب يعني إن العلاقة دِيَّة من إمتى، في إثباتات لعلاقة الجواز دِيَّة قبل الجواز ما يحصل، فطبعًا
بس هو أظن بس أظن إن هو مش من حقهم حاجة زي كده، لكن في كل الأحوال هو طبعًا حوار الرسايل ده على فكرة بيستخدموه دلوقتي ك بس بي بيستخدموه دلوقتي كأدلة جنائية، أدلة لتهديدات، آآ بيبقى تنمّر. الرسايل في الوقت الحالي هي ليها خصوصيّة أكيد. بس ساعات الخصوصيّة دي بتبقى لمّا بتبق بتبقى بقى يعني بتتجرد من خصوصيتها في محل زي إن هو يبرأ أو ي يجرّم أو كذا لأ، بيبقى ليها بيبقى ليها طابع شخصي وليها طابع جامد الصراحة.
آه ده فكرة جامدة جدًا يعني. امم. آه. صحيح. امم. أكيد طبعًا هي الخصوصيّة طبعًا في في الرسايل تبقى حاجة مهمّة أوي، وطبعًا مع انتشار التكنولوجيا والحاجات دي كلّها، بقى الواحد بيبقى حريص أكتر كمان عشان ما يحصلش لها انتهاك أو الرسايل تطلع برّا. خصوصيّة كتيرة امم. عمومًا الموضوع كان كبير أوي واتفرّع لحاجات كتيرة جدًا بصراحة، فخلينا إن شاء الله نكمل في أقرب فرصة برضو عن حاجات أكتر فيها برضو. شكرًا جدًا.
آه طبعًا. أكيد. طبعًا. أنا أتبسطت. أكيد طبعًا. شكرًا جزيلًا لك.